Ya, tabii ki. Aynen, böyle şeyler. Eee, tabii çok küçüğüm. O zaman böyle bu kadar, eee, dijital taciz, bu kadar iş yerinde zorbalık, böyle farkındalıklar yok yani. Hani, ne yapacağını da bilmiyorsun. Şu an öyle bir şey olsa onları anında raporlar, anında şikâyet ederim; davaya kadar giderim yani. Ama, işte, o zaman ne o bilinç var, ne o vizyon var, ne öyle bir gerçeklik var. İşte, üzülüp uyuyorsun.
A, a! Hı hı. Yoktu. A. Tabii. Tabii. E, peki, eee, o s ha, onu soracağım. Şimdi tam da onu soracaktım. Hani, eee, nasıl, nasıl aşabildin o durumu daha o yaşta? Eee, bu durumu nasıl yönetebildin? Eee, çok mu yıprandın? Nasıl oldu?
I hı. Ya, iş hayatıma bakışımı zaten değiştirdi. Eee, özellikle Türkiye'deki, yani, eee, çalışma sisteminin bana hiç uymadığını fark ettim. E, özel sektör de di den gerçekten çok soğudum. Eee, bir de şey, emm, küçük mikro yönetim olan, böyle, ajans vs. gibi yerleri de benim için, "Yok," dedim, "buralar bana uygun değil." Eee, bu işten ayrıldım zaten.
Hı hı. Evet. Evet. Evet. A! Kurumsal olmayan değil mi? Kurumsal olmayan, eee, yerlerde daha küçük hatta belki aile işletmelerinde bu durumlar daha çok yaşanıyor değil mi?
Evet. Ya, kurumsal biraz, böyle, şey bir de artık, yani, herkesin arkasına sığındığı ve ne anlam taşıdığını da bilmediği bir kavram. Eee, yani öyle kurumsal şirketler var ki eğer kurumsal kültürü yoksa oranın, zaten, yani bir kurum kültürü yoksa z zaten kurumsal olmasının da anlamı yok. Bunlar yaşanıyor yani. Ama, işte, yani, yıllar öncesi, teknolojinin hayatımıza yeni girdiği bir dönem. Ooo, nasıl mücadele edeceğimi bilemiyordum ama benim tabii ki işe bakış açımı çok değiştirdi ve zaten 1 se falan çalıştım orada.
Hı hı. Ze hiç. Tabii, tabii, tabii, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Hı hı. Tabii.